Depois do meu almoço, me preparo para ir para a academia, já me visto. Às 16h, eu vou pra academia, no caso. Então nesse meio tempo, antes de ir pra academia, eu faço o meu almoço, ah, tiro a roupa da máquina de lavar, porque eu programo a máquina de lavar, então eu vou estender a roupa, e já coloco uma outra roupa lá dentro. Hã, dou uma pequena organizada no que eu consigo, já dá uma organizada, sabe? Já para deixar encaminhado.
Uhum. Uhum. Ah, ótimo. Sim. Já para
Então vou malhar, tranquila. Lá para as 17:30, 18h, eu volto para casa.
O a o fato de você ir malhar, de você ir para a academia, soa ali como um autocuidado mesmo, né. Com esse equilíbrio que você determinou o horário, né, para você trabalhar, e aqui e o outro horário para você se cuidar, para você ter ali para você, né?
Uhum. Exato. Uhum. Exatamente. E, para mim, é um autocuidado e lazer junto, porque realmente me relaxa ir pra academia.
Uhum. É. Eu imagino. E aí, quando entra a família, aí, no meio? Que a que hora você encaixa, ah, o cuidado também, um com a família, porque também é um autocuidado, né, estar junto como é que você encaixa tudo isso?
Então. Aham. Sim, sim. A a minha família, um pedacinho da minha família, vai comigo pra academia. <chuckles> Então, a minha filha mais velha vai comigo pra academia, e a menorzinha fica em casa, de 15 anos. Então, eu eu já dedico esse tempo pra ela. Quando eu volto, eu tenho a minha menorzinha. E a minha menorzinha já me aproveita, porque ela chega em casa 14:15.
<laughs> Uhum. Hã. Hum.
Então, enquanto eu estou almoçando eu sempre falo para ela, falei: "Nossa, Lá, tagarela um pouquinho menos, meu amor! Mamãe está almoçando, um momentinho de paz". <chuckles> Não, ela aluga a minha orelha, durante 1 hora, pra contar como que foi o dia. Exato, então eu tenho essa dedicação de tempo, sabe? Ela tem aquela horinha dela que ela chega e ela quer descarregar o que foi feito na escola. E aí, ela conta tudo o que aconteceu e o que não aconteceu. Me mostra vídeo na internet, me mostra o trabalho que ela fez, que ela faz, ah, um liceu artístico, uma escola artística, né. Eh, e aí ela começa a me mostrar foto do que ela fez, que não sei o quê, quer que eu comente, então a gente já tem esse momento de bate-papo enquanto eu tô almoçando.
<chuckles> <chuckles> Quer ficar falando, falando, falando? Uhum. <laughs> Olha, que legal! É um momento é um momento de vocês ali, jun
Exato. E a outra filha maior tem esse momento junto comigo quando a gente vai malhar, que aí a gente malha juntas. Vamos juntas e voltamos juntas, apesar de que agora, né, vai ser um Eu vou no meu carro e ela vai na moto dela.
Uhum.

Ah, agora ela tem uma moto, então.
É, menina, aí ela está aprendendo a girar sozinha, né, a perder o medo do trânsito, no caso. Então a gente vai em em meios de transporte separado mas estamos juntas, eu vou seguindo ela.
Aham. Gigante. Sempre juntas ali. <laughs> E e qual e assim, você me relatou um momento com a sua filha mais nova, com a sua filha com a mais velha, e o momento de vocês juntas, assim, você consegue encaixar esse momento na tua rotina de trabalho, e tudo?
Com o coração na mão, viu? Uhum. Sim, super de boa, tipo, ah, sexta-feira à noite, nós temos o nosso momento coreano. <laughs>
Uhum. Uhum. Olha, que legal. E já
Nós pedimos comida coreana, vamos ver um filme juntas, vamos ficar juntinhas, o meu marido sai, a minha rotina com o meu marido é um pouquinho mais estreita, né, porque ele trabalha, eu trabalho, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Então eu vejo o meu marido de 7 às 7, digamos assim, né.
Uhum. <laughs>
Chega às 19:00, aí toma seu banho, vem para o sofá, vamos ver TV, vamos conversar, que não sei o quê, e foi. 07:00 ele já está de pé e vai sair, então 07:00 eu acordo e dou um oi, e é assim que vai. Mas com as meninas a gente teve super essa rotina de sexta-feira estamos todo mundo juntinhas no sofá. Sábado e do É, já.
Acabou o dia. Já é uma coisa já é uma uma tradição de vocês, a gente pode dizer assim.
Exato, é uma tradição nossa. Raramente eu saio na sexta, então, eu deixo muitas vezes para sair no sábado justamente porque eu gosto desse tempo com elas. E aí se eu tiver que sair sábado o pai delas fica em casa, então a gente faz uma um revezamento. <laughs>
Uhum. Uhum. Morar juntas. <laughs> Assim
E, sábado geralmente a gente gosta muito de sair todo mundo junto para jantar. Então todo sábado a gente vai para um restaurante.
Ah, bacana isso, legal. Olha, eu vi assim, né, eu pude perceber que você é uma pessoa muito organizada com os seus horários, tem tudo muito bem estabelecido, né. Horário de começar a trabalhar e horário de terminar, o teu horário de autocuidado e lazer que é ir para academia, e tua rotina com as suas filhas às sextas-feiras e tudo, é tudo, parece para mim tudo muito tudo muito ajustado, né, tudo muito perfeito.
Uhum. Sim. Aham. Sim. É tudo muito cheio. <laughs>
Mas eu to exato. <laughs> Mas eu estou curiosa. Assim, já existiu algum momento que, hum, deu uma falha ali que não funcionou essa essa rotina alguma rotina que você fez e você teve que reajustar?
Uhum. Lógico. Uhum.